يعني بصراحة دلوقتي أنا عندي موضوع كده مؤرقني نفسيًا، يعني مش عارفة أعمل فيه إيه، ومن زمان نفسي افضفض فيه مع حد كده، ويبقى فاهمني و ويحس باللي أنا حاسة بيه. دايمًا دايمًا في حياتي آآ ب ب باتجنب إني أواجه حد، حتى لو الشخص ده م غلطان فيّا، أو هو اللي أذاني أو هو ال ال اللي غل يعني هو ال اللي عمل المشكلة، طول الوقت أنا اتجنب إن أنا، آمم أ أواجهه أو أو أتكلم معاه بأي شكل، أو إن أنا حتى أشتكي إن الشخص ده مضايقني أو كده، طول الوقت باحس إن أنا ما باعرفش أسيطر على نفسي في إن أنا ممكن اعيط، ممكن آآ في بعض اللحظات بييجي لي كده حاجة اسمها إغماء عصبي، فأنا ما باعرفش أسيطر على الموضوع ده. فطول الوقت باتجنب إن أنا أتكلم أبدًا يعني يعني ما ما ابقاش عايزة أقول أي حاجة.
احكي لي إمم. إمم. إمم، فاهماكِ. فاهماكِ هو حقيقة يعني موضوع فعلًا مش ظريف، إنِك ما تبقيش عايزة تتكلمي، وتتجنبي المواجهات، و وتسكتي يعني، فعلًا الموضوع صعب جدًا يعني إن هو يُحتمل، وكمان بتقولي بيحصل لِك إغماء عصب آآ عصبي ف <tsk> لأ يعني حاجة فعلًا صعبة مو موقف فعلًا صعب.
آه بصراحة يعني كمان ساعات بابقى بي بيضغط على نفسيتي، يعني اللي هو أنا طول الوقت بابقى نفسي أقول للشخص ده ما تعملش الشيء ده بيضايقني يعني، أنا طول الوقت فاهمة إن هُم المفروض يفهموا من غير ما أنا أتكلم، أو إن هُم عارفين إن أنا هُم شايفين إن أنا متغيرة أو شايفين إن أنا فيَّ حاجة، أنا مش يعني المو الموضوع أو الموقف بيتكرر بشكل يعني مُبالغ فيه.
آه. آه، طيب في موقف طيب حابة تحكيه لي أو كده يعني فاكراه مضايقِك أو كده؟
فهُم بُصّي، هاقول لِك يعني موقف من زمان أوي م يعني ابتدى معايا من مثلًا قولي 15 سنة.
ياه! إمم، احكي لي.
آآ، أول موقف في حياتي أول أول الجواز آآ، آآ، ففي طبيعة الحال الواحدة لما بتتجوز بتروح تسافر مع جوزها كده إيه، اللي هو بيبقى أسبوع عسل كده وبتاع يعني، أو 10 أيام بالكتير يعني، ما بيبقاش شهر يعني.
إمم. إمم، إمم، فاهماكِ.
فأنا سافرت وأنا وج جوزي يعني وقتها وقعدنا في الفندق، إمم، يعني أنا سافرت مثلًا يوم ال كان يوم تقريبًا الإتنين آآ لقيت حماتي و وأخو جوزي جُم قعدوا معانا في نفس ال في نفس الأوضة <chuckles> ف <chuckles> آه، فأنا وقتها <tsk> يعني أنا كنت حاسة إن أنا صغيرة جدًا وما كنتش عارفة المفروض أنا أتصرف في الوق في الوقت ده إيه، خالص، يعني ما عنديش الخبرة الكفاية ومش قادرة أتكلم مع حد ومش فاهمة المفروض أقول والّا ما أقولش. لحد دلوقتي الموضوع فعلًا قد إيه مأثر فيَّ، قد إيه ضاغطني. م لحد دلوقتي ما فيش مرّة بنروح ن مثلًا نصيِّف أو نطلع أي سفرية إلا ما نكون مع بعض. فباقول في نفسي أنتِ لو كنتِ واجهتِ من البداية وكنتِ لو اتكلمتِ من الأول وعرفوا الموضوع ده هم قد إيه الموضوع ده مضايقِك، وقد إيه الموضوع ده مأثر فيكِ وإن إزاي ده يحصل ده ما <tsk> يعني
إمم. إيه ده؟ إمم. إمم، فاهماكِ.
لأ، لا، مثلًا آع ال تقاليدنا تنفع ده، ولا، آمم، <tsk> ولا من باب الذوق حتى، فاهماني؟ ف
أيوه فاهمة، صح، يعني معاكِ حق طبعًا.
فب باحس إن أنا إن باحس إن أنا دول ال طول الوقت باقول لنفسي أنتِ اللي غلطانة، أنتِ اللي ما قُلتيش من الأول إن الموضوع ده بيضايقِك، قد إيه الموضوع فعلًا فعلًا مأثر عليَّ لحد دلوقتي، يعني ممكن يكون مثلًا عدّى سنين كتير بس طول كل سنة بيحصل نفس الموقف بس بشكل مختلف. اللي هو
امم، امم. فاهماكِ، امم.
إمم.
هو حقيقي موقف فعلًا يعني غِلِس جدًا إنِك تمُري بيه وما تعرفيش إنِك تتكلمي أو تدافعي عن حقك أو كده، وطبعًا يعني أنا حاسة بيكِ وقد إيه كان موقف بايخ وقتها. بس هَوِّني هَوِّني عن نفسِك كده وخلّي الموضوع يعني خديه بشكل بسيط شوية، أنتِ قُلتِ إنِك كنتِ صغيرة، فأفضلي دايمًا قولي لنفسِك أنا كنت صغيرة ويعني ما كنتش عارفة، فما فيش مشكلة إنه ده حصل خلاص، وممكن بقى يعني بعد ما عدّى سنين وكده آآ يعني أكيد دلوقتي تقدري تتكلمي بمنتهى القوة في حقِك، قولي إن أنا ما بقيتش حابة كده خلاص، يعني أنا زمان قبلت ده عشان خاطر أنا صغيرة مثلًا و وكان الموضوع لذيذ بس يعني أنا م ما بقيتش حابة التصرف ده دلوقتي، فاهماني؟
لأ، ح ما ما أنا باقول لِك أنا ال ال اللي فعلًا مأثر فيَّ إن أنا لحد دلوقتي مش عارفة أتكلم فيه، مش قادرة آخد موقف، اللي هو أقول لأ، أنا مش هينفع يبقى أنا مش أنا بقى عندي أولاد معل طولي، <chuckles> يعني ولادي كبار، فاللي هو اللي عشتِ فيه مثلًا 15 سنة هتيجي مثلًا باحس إن أنا باقول في نفسي كده اللي هو إيه، اللي أنتِ عشتِ فيه 15 سنة، هتيجي النهاردة تقولي عليه لأ مش مناسبني؟ طب ما اتكلمتيش ليه، ما أنتِ الغلطانة، ما اتكلمتيش ليه من الأول وواجهتِ وقلتِ إن هو لأ، الم ال ال الم يعني <clears throat> الموضوع ده مش مناسبني، مش مش مرتاحة. وبعد كدا زمان كنا صغيرين، حتى أخو آآ جوزي مثلًا أو ما كا كان صغير، دلوقتي لأ كبر وبقى شاب، يعني اللي هو <tsk> طول الوقت مش حاسة إن أنا واخدة راحتي، طول الوقت حاسة إن أنا مش عارفة
إمم، إمم. آه. فاهماكِ. امم، امم، فاهماكِ. إمم. أكيد آه، معاكِ حق. امم، امم، طبعًا يعني مش هتكوني حاسة بإن بإنِك مرتاحة.
أتحرك ف ف أيوه بالضبط، ف فه طول الوقت أحس إن أنا طب أنتِ ليه ما بتواجهيش طول الوق يعني ليه ما بتقوليش إن ده مضايقني؟ ليه ما بتتكلميش؟ طول الوقت باحس إن همّ لأ بلاش عشان ما يزعلوش، يعني إحنا برضو في وقت بنقضيه مع بعض، وإحنا كده كده مع بعض في وش وشنا في وش بعض، لأ ما تخسّريهمش بعض، ما تبقيش أنتِ السبب الفُرقة، ما تبقيش أنتِ سبب ال ال آمم... إن حد يزعل من حد لأ، خليكِ مثلًا إيه أديكِ أنتِ فرد وخلاص وبتستحملي <tsk> بس لأ فالإنسان طاقه برضو يا جدعان. <laughs>
امم. أيوه معاكِ حق طبعًا، <chuckles> طبعًا معاكِ حق يعني، والموضوع فعلًا مش سهل وإنِك تتحمليه وتتقبليه، بس خليني أقول لِك على حاجة يعني آآ، ممكن يكون في حل مثلًا مش عارفة لو كنتِ جربتِ قبل كده أو فكرتِ فيه، إنه آآ، مثلًا الفترة اللي هتطلعوا مثلًا مصيف فيها أو خروجة طويلة أو كده، تتقسم على فت يعني فترتين، مرة مثلًا أنتِ وأسرتك، ومرة آآ، أهل زوجك يشاركوا معاكم، بحيث تبقي أنتِ مرتاحة شوية يعني، فاهمة تاخدي راحتِك، تتعاملي براحتِك، وتلبسي اللي أنتِ عاوزاه، تخرجي تروحي تيجي براحتك يعني، ما يبقاش عندك يعني مثلًا ما يبقاش عندك قيود، فاهمة؟
آه. أيوه ب باحاول فعلًا أعمل كده، بس ما فيش مرة ضبطت معايا، يعني طول الوقت هاجي مثلًا أقول: خلاص إحنا هناخد مثلًا الأجازة من يوم مثلًا 7 في الشهر لحد يوم 14، هم متفقين على كده، كلنا اتفقنا إن إحنا هناخد الأجازة دي. وبعد كده أقول له مثلًا جوزي خلاص إحنا هنمد إيه يومين 3 بعد ال بعد ال اليوم ده، فلما يلاقونا إن إحنا مادين الأجازة، بيقولوا خلاص إحنا كمان هنمد الأجازة، فيمدوا الأجازة ويقعدوا معانا. فاللي هو مش عارفة مش عارفة أضبطها، تيجي من هنا تبوظ من هنا، مش عارفة، <chuckles> امم.
تمام. امم. آه <laughs> فهمتِك، فهمتِك، هو الموضوع فعلًا يعني مش أظرف حاجة حقيقة، أنتِ طبعًا معاكِ حق وأنتِ صح في الموضوع ده، بس خليني أقول لك إنه يعني مش لازم يعرفوا، ما ي ما يعني خليهم يتفاجؤوا إن هم، وهم ماشيين أنتم مش ماشيين معاهم، فاهماني؟
امم، أيوه فكرة حلوة دي، أيوه فعلًا
ده ممكن يكون حل. هو ممكن يكون حل ينفعِك آه، وغير كده أنتِ طبعًا بقى لازم تتعلمي إنك تواجهي عشان خاطر ما ينفعش إن حد يضايقِك وتبقي ساكتة يعني فاهمة؟ آآ يعني ما تخليش آه.
يعني باح باحس إن لو لو اتكلمت هيزعلوا، وما بابقاش عايزة حد يزع أو ما بابقاش عايزة حد أو يبقى في نفس حد ليَّ شيء يعني، اللي هو ما يبقاش متضايق مني، ما يبقاش شايل مني أنا، <tsk> عارفة طول الوقت اللي هو عايزة أعيش في سلام، ما يبقاش في حوارات، ما أبقاش عايزة أكون مثلًا
امم، امم.
آآ، أنتِ اللي بتع ب عاملة الحوار، فاهماني؟ فباحس إن اسكتي بقى أحسن بقى وخلاص، آمم، عديها، آآ كده كده الدنيا عارفة طول الوقت باصبّر نفسي وأقول إيه؟ <tsk> هو كده كده دوام الحال من المُحال يعني، طول الوقت الدنيا بتتغير، ونفوس الناس بتتغير، وحتى أنا باتغير يعني، كل حاجة ب بتتغير، فخلاص اللي ممكن متضايقة منه النهاردة آآ، بكرة يتغير، آمم، أنتِ ما تعرفيش الغيب فيه إيه، هو ده اللي باقعد أصبّر بيه نفسي بقى، اللي هو خلاص اسكتي بقى المرة دي مش مشكلة.
آه فاهماكِ. امم. صحيح. إمم، إمم، فهماكِ والله. بصي، هي مشاعرك جميلة جدًا، أنِك خايفة تزعلي حد، مش عايزة تبقي سبب في مشكلة مثلًا، أو إن أو يعني ال الأهل تنفصل عن بعض عن بعضها، دي حاجة حلوة جدًا، وتفكيرك فعلًا جميل وإيجابي. بس يعني برضه آآ، ما تنسيش إن أنتِ برضه ليكي الحق في الحاجة دي، فاهمة؟ يعني ليكي حق تخرجي براحتك، آآ، تقضي وقت أنتِ لوحدك عايزاه، فاهماني؟
إمم.
فعادي لو إتكلمتي، على فكرة، يعني أهم حاجة إنِك تتعلمي إنِك تواجهي المواقف دي كلها، مش بس يعني موقف بقى مع مثلًا حماتك أو أهل جوزك أو كده، لأ، كل المواقف وحياتك بشكل عام لازم تواجهيها كده من غير خوف، يعني ما تبقيش قلقانة من حاجة ما دام أنتِ صاحبة حق. ما تب يعني فكري كده بشكل إيجابي، أنا صاحبة حق، فأنا مش هاقلق، وهاتكلم براحتي وأقول اللي أنا عاوزاه. فهم فهمتِ قصدي؟ ودي حاجة تفيدِك يعني، إنك تتكلمي مع نفسِك وتقولي الكلام لنفسِك طول ما أنتِ قاعدة، على فكرة، حتى مش لازم تتعرضي للموقف. طول ما أنتِ قاعدة قولي لنفسِك، قولي لنفسِك كده: إنه أنا، أنا صاحبة حق، وهاتكلم. لما حاجة تضايقني هاتكلم، لما حاجة تضايقني هاتكلم، خلاص. إنه حقِك إنك ت يعني حقِك تعترضي عامة. إنه مثلًا آآ، حد عمل كذا، كذا، والحاجات دي ضايقتني، وأنا مش مرتاحة. حد مش عارف قال إيه، وأنا أتضايقت ومش مرتاحة مثلًا للكلام مع الشخص ده تاني، أو كده، يعني اللي أنتِ عاوزاه، فاهمة؟ أما أهم حاجة إنه ما تخليش حد يقول لِك أو يتصرف تصرف يضايقِك، وأنتِ تبقي ساكتة يعني.
أيوه. إمم. أيوه، بصراحة عندك حق و يعني هاحاول أعمل كده، يعني هاتجرأ وأجمد قلبي وأعمل كده فعلًا. يعني <chuckles> أنا حقيقي أتبسطت أوي بالكلام معاكِ، وارتحت بجد، ارتحت جدًا من إني اتكلمت معاكِ وفضفضت معاكِ. شكرًا ليكِ أوي.
اهم. العفو، على إيه؟ لو محتاجة تتكلمي تاني في أي وقت، أنا دايمًا موجودة عشان أسمعك.